Et beh justement, si on fait ça dès, heu, dès la maternelle je pense pas non. Parce que ça ferait ça créerait des des des enfants, des futurs adultes, qui grandissent ensemble et et donc oui bien sûr, heu, à la maison les réalités sont différentes, mais déjà, il y aurait pas cette fracture sociale du, heu, la peur de l'autre tu vois? Heu, que ce donc ce soit aussi bien, heu heu, «les bourgeois», entre guillemets, heu, qui sont effrayés de de l'enfant de cité, parce que, heu, parce que voilà, peur de se faire racketter et cetera. Ils ont grandi ensemble donc ils sauront très bien que c'est des gens, heu, qui qui, enfin, qui sont comme eux et cetera, qui qui juste, heu, qui ont une réalité, heu, socio-économique différent différente pardon, et
N'aime pas. Oui. Donc tu serais positif, en fait, à à ce que ça se produise, finalement? Heu, tu penses qu'il n'y aurait que de bons résultats?
Ah ouais! Ah bah cent pour cent! Ouais, ouais! Ah ouais je pense que je pense que les résultats seraient très bons et je pense que même pour la cohésion sociale à l'échelle de la France entière, ça serait quelque chose de bien, parce que ça ferait sauter toutes ces barrières en fait. Les parce que là, j'ai j'ai donné l'exemple des bourgeois qui sont effrayés du, heu, de de l'enfant de cité mais heu, il y a il y a la même chose dans l'autre sens et pour un enfant de cité, heu, qui serait, heu, propulsé dans un environnement bourgeois, il aurait pas les codes, il saurait pas où se mettre, heu, tu vois? C'est il y aurait il y au il y a il y a une fracture sociale en fait qui est qui est qui est indéniable et qui est juste, heu heu, que tu peux pas faire sauter comme ça, à part justement en faisant cohabiter, les gens ensemble et heu, et justement si s'ils grandissaient ensemble. Je veux dire quand tu es quand tu as 3 ans, heu, ton
Oui, c'est probable. Tout à fait, oui. Je pense qu'il y aurait un partage de code, en fait, dès le départ, heu, dès que les enfants seraient mis ensemble. Par exemple, il y a des vidéos qui montrent, heu, justement, des des des enfants qui ont des codes, quand même, assez particuliers, pour pour comment se tenir à table, comment manger, heu heu, d'une certaine manière, heu, même parler du d'avec un certain vocabulaire. Est-ce que tu penses que ça pourrait a aussi influencer le vocabulaire de de certains enfants aussi?
Oui! cent pour cent. Exactement, tout le monde apprendrait, de tout le monde. Ouais. Mmh mh. Ouais, cent pour cent. Ouais, justement et et ça dans les 2 sens. Je pense que je pense que les personnes qui viennent de milieux défavorisés, qui ont peut-être des parents étrangers tu vois? Et qui du coup, heu heu, ont peut-être un moins bon niveau en français pourraient apprendre, heu, de des personnes, heu, qui enfin des enfants qui eux, ont eu la chance de de vivre dans un foyer avec, heu heu, vachement de culture, beaucoup beaucoup de littérature et cetera, un vocabulaire peut-être plus riche et inversement. Après aussi, peut-être que l peut-être que les les personnes qui sont elles extrêmement privilégiées, ça leur permettrait de remettre un peu les pieds sur terre, de se rendre compte que, bah, oui tout le monde, heu, ne n'a pas, heu, une maison de centaine une centaine de mètres carrés, tout le monde, heu, pas faire des activités tous les week-ends et cetera, tu vois? Et je pense que tout le monde à apprendre, heu, de de l'autre.
C'est intéressant. Mais est-ce que tu penses pas aussi que, finalement, heu oui. Oui, je vois. Oui, j'en